É, tre tento. <chuckles> Com isso com roupa, sim. <laughs> Com outras coisas não nem sempre, mas a gente vai vai tentando melhorar também.
Hum. Hum. Ah, exatamente, porque tem tem muito isso, né, de do que é importante pra gente e do que não é. Por exemplo para o meu marido ele acha uma bobagem eu comprar, eh, um casaco branco se eu já tenho um casaco branco
Uhum. Entendo.
mesmo que o outro casaco se branco seja de pêlo e um seja jeans e o outro seja de lã, pra ele não faz sentido eu ter 3 casacos brancos.
Ah, mas aí é porque e e e ainda bem que não é ele que vai usar, né, tem que fazer sentido para você mesmo e tipo, eu eu super te entendo.
Exatamente então, tipo pra ele isso não é um dinheiro bem gasto. Agora para ele se ele comprar. Eh, hoje ele ele joga futebol americano, hoje ele comprou um capacete novo do futebol americano, mas ele já tem 1 mas ele diz que esse 1 já tá ultrapassado. Pra mim também não faz sentido ele comprar outro, né.
Uhum. Uhum. Legal. Hum. Tá vendo? É mas o que é para Chico é para Francisco também então, calma aí. <giggles> Pois é.
Exatamente, é isso. É é é esse o ponto, né. Então, eh, às vezes algo que é essencial pra gente não é essencial para o outro.
Uhum. É verdade, é verdade. Eu concordo totalmente. Eh, com com
E às vezes tipo assim, você não gosta muito de gastar muito dinheiro n no como é que se fala? Em roupa.
Co com roupas, né. Uhum.

Mas você gastaria bastante dinheiro em alguma outra coisa. Que outra coisa você gastaria?
Sim. Sim. Ah, viajando com certeza. Eu amo viajar, sabe, sempre que eu tenho oportunidade e o bom de de morar aqui é porque é muito perto do dos outros países, sabe. E, então, é a vantagem, por exemplo, do com 2 horas, eh, de distância daqui eu estou é pa é i é na França, né, em Paris. Aí por o outro lado, eh, 1 hora e meia, 1 hora e 40, tem tem a Bélgica. A Alemanha também fica um pouco depois da da da Bélgica e, assim, tudo com uma distância que se eu tivesse no Brasil, eu não tinha chegado nem no trabalho às vezes, sabe, tipo, no trânsito. <laughs> Aí eu falo: "Gente, tenho que guardar dinheiro e vo pegar um trem". <laughs> E eu gosto de de de fazer isso e eu tenho tentado aproveitar, então, assim, eh, gastando dinheiro e, eh, chego lá no com os meus tre ma maltrapilhos, sabe, mas pelo menos estou em Paris, estou ali do lado <chuckles> da torre Eiffel, sabe. <laughs>
Ó, lá. Exatamente, essa é a vantagem. Uhum. Exatamente. Exatamente, dizem né, eu já é eu não eu não concordo totalmente com isso, porque eu adoro fazer lookinhos novos, mas, eh, tem pessoas que dizem assim: "É melhor eu estar em vários lugares com a mesma roupa, do que eu estar sempre com várias roupas no mesmo lugar". <chuckles>
Uhum. Uhum. Hum. É, fa faz sentido também. E hoje em dia qualquer coisa não é, qualquer coisa, tipo, a
Né. Faz também, eu também acho que faz. Mas eu gosto de estar em em vários lugares com vários looks. <chuckles>
Com roupas diferentes. Não, tá certo também, não não, isso não é errado também, não existe o erro. Eh, se por acaso, por exemplo, eu tô no eu eu eu não gosto de eu não me importo de estar com a mesma roupa, mas por exemplo, eu não publico muito no Instagram. Mas quando eu publico normalmente é uma viagem ou então um evento legal, eu não fico fazendo aquelas postagens todos os dias. A não ser no no no no fe no feed no reels, né.
Si Tá. Ah, sim, no stories.
No stories, exato. Eh, mas em uma viagem, eu não gosto de colocar na foto de capa uma uma foto com a mesma roupa que eu já usei em uma outra viagem, na capa do álbum.
Sim, entendi, você escolhe.
Então se po escolho, mas se por acaso aconteceu essa tragédia de eu estar com a mesma roupa, vamos ali num p belo programinha de edição, eu troco a cor da camisa num segundo. Tipo, não não gosto de modificar nada, mas a cor, só pra não, tipo, não ficar a mesma a a mesma camisa na na capa do álbum, sabe. <laughs> Why not? <laughs>
Sério? Mentira. Uhum. Cara, eu nunca pensei nisso! Eu tô te achando genial.
<laughs> É fácil, até o ChatGPT faz isso se a gente pedir. <laughs> "Troca a cor dessa camisa aqui, chat". <laughs>
Verda eu nunca parei pra pensar nisso.
Ah, mas, é o o a as malandragens da internet. Eu acho que eu vi isso no em um fórum.